Allora, io in realtà volevo tantissimo, mhmm, diciamo trasferirmi in un'altra città per l'università perché volevo, uhm, diciamo rendermi più indipendente, comunque essere più, mhmm, più sciolta, no, nella vita di tutti i giorni, più mi ricordo che appena sono arrivata in quella che poi è stata la mia stanza, perché convivevo con dei coinquilini, uhm, a Torino, uhm, che era la città in cui studiavo, ho vissuto veramente un un momento di panico all'inizio in cui non riuscivo a dormire la notte perché per qualche strana ragione avevo il terrore che da un momento all'altro la polizia avrebbe fatto irruzione in casa per arrestarmi perché avevo commesso qualche reato senza accorgermene.
Mh-mh. Certo. Ua. Aiuto. Perché questo ma era un tipo sogno o tue paure?
<laughs> Sì, sì. No, no, no, era proprio una paura perché io avevo la paura, il terrore di uhm, comunque avendo sempre vissuto in casa con i miei genitori che si prendevano cura delle bollette, del delle tasse e magari conoscevano le regole comunali. Insomma, io non sapevo molto di queste cose perché obiettivamente non non me n'ero mai occupata in prima persona.
Ah. <chuckles> Certo. Preoccupata, comunque.
Esatto e quindi, uhm, avevo il terrore di di dimenticarmi qualcosa oppure di non sapere qualcosa.
E quindi avevi paura che la polizia entrasse della serie, no, non stai non stai rispettando le regole. <laughs>
Sì, sì perché sono un po' drammatica. Esatto, sì, sono un po' drammatica quindi n n nella mia testa non poteva essere un semplice richiamo, stato proprio o una multa salatissima che non avrei saputo come pagare o un arresto direttamente.
<chuckles> Direttamente, eh di bene, in meglio. Ehm piuttosto, quindi te come come ti sei trovata con i tuoi coinquilini? Perché si sentono un sacco di storie su coinquilini da incubo e altre cose, quindi dai, come com'è andata?
Esatto. Esatto, esatto. Sì. <laughs> Sì. Beh la mia prima coinquilina è stato è stata un po' po' una coinquilina da incubo devo dire. <laughs> Infatti sì, assolutamente, è una storia un po' lunga <chuckles> ma divertente. Ehm, no, mhmm, mi fa mi fa ridere perché dopo un anno sono scappata a gambe levate e però poi sono andata in un'altra casa che era più vicina all'università, quindi innanzitutto un grandissimo lato positivo perché ci mettevo 5 minuti di autobus e l'altra cosa molto comoda, molto bella era che avevo 2 coinquiline spettacolari e che sono rimaste sì, esatto, sono ancora oggi mie carissime amiche, anche se siamo tornate ognuna nella propria città.
<clears throat> Ah veramente, perché? Più comoda. Allora proprio fortunata. Mh-mh.
E voglio un sacco bene a queste ragazze. Però la prima esperienza è stata formativa sicuramente.
Ma qual era la cosa peggiore scusami che questa con cui le da incubo faceva che sono un po' curiosa?